Meron, ah, meron akong tatay pero wal ah, senior na kasi siya. Wala na din siyang trabaho, yung nanay ko namatay nung 2016, 17 years old palang ako. So, yun din yung mga panahon na din yun ng namatay yung nanay ko, ah, dun na din parang nag-mature din, in a way, pero 17 years old is 17 years old pa din. So, parang teenager pa rin talaga. Tapos yung ate ko kasi meron pa dati, so, kahati ko pa siya sa, ah, grocery, ganiyan, sa pagbabayad ng bills, ngayon kasi nag-asawa na siya. So, parang kami nalang din talaga, yun naramdaman ko talaga na adulting na talaga, yung sinasahod napupunta na sa grocery, sa bahay, sa bills, kuryente, WiFi, ayan.
Mm. Oh, kakalungkot naman. Totoo. Mm. Ah. So, parang ano, ikaw na talaga ngayon yung ano, yung nagha-handle ng lahat.
Mm, although may kasama naman ako, yung kapatid kong bunso tsaka yung kuya ko, ah, ayan, hati-hati kami. Pero kasi kahit talaga kapag gamit sa bahay, sa kusina, ako tal kasi talaga mahilig mag-order. So, dun ko na-realize na, ayun, adulting na nga. Tapos yung recently pa, ah, kaya na naming magpipinsan na mag-organized ng travel na hindi kasama, hindi na kasali yung parents, oo. So, dun palang lalo na yung decision making din, dun mo din, ah, dun ko din nare-realize kung paano ako magdesisyon, kung paano mag-isip. So, yun, yun din yung mga, ah, parang nagpaano sa'kin na adulting na nga talaga, papunta na tayo dun, mm.
Mhm. Mm. Hmm. Hmm, na nagpaplano na kayo ng ano, gano'n. Ang galing. Mm. Ah, okey. Pero dumating ka ba sa punto na parang kasi ano eh, sabi mo nga 'di ba, maaga ka nawalan ng mother. So, dumating ka ba sa punto na kahit ayaw mong mag-matured, nag-matured ka talaga kasi kailangan mo?
Mm. Oo, kailangan talaga siyempre wala ka namang aasahan, wala na yung nanay na kumbaga, oo. So, kailangan mo talagang mag-mature talaga, ah, lalo na sa kami-kami nalang magtutulungan, magkakapatid, yung tatay ko senior din naman. Tapos may mga bisyo din kasi siya. So, kami-kami nalang talagang magkakapatid. Tapos yung ate tsaka kuya ko, hindi feeling ko lang ah, sa aming 3 ah, feeling ko ako yung pinaka-mature, so, kailangan hmm, oo, kasi meron yung times na mga desisyon nila na parang immature, ganiyan. Yung nadadala pa rin sila ng damdamin nila. Though mas matanda sila, mahirap sila mahirap sil nilang kontrolin yung ugali nila kaya minsan nagka-clash sila, nag-aaway, ganiyan. So, ako yung parang, ah, yung iniisip ko muna, oo. Hindi naman, media oo, mediator din naman. Ako na yung parang mature enough na lalo na kapag siyempre may hindi pagkakaunawaan, ganiyan. So, nagtatampo yung isa nagtatampo yung isa. So, anong mangyayari. So, kailangan ko mag-step up din talaga na yun nga mag-mature talaga, ah, na kausapin sila ganiyan, mm.
Mm. Oo. Mm. Ah, talaga kahit sa ate mo? Ah. Mm. Mm. Mediator. <laughs> Tama. Mm.